Sì? Ah!
Beh è st è stato molto empatico, non m'ha detto: "No non hai"
Beh dai, non non non non è da tutti insomma dare questo, è stato l'ha capito, certo.
Eh certo, ma eran tutti ragazzi giovani. Ma eran tutti ragazzi giovani, ed era un ambiente di lavoro molto dinamico. Cioè non è che mi ha detto: "No, tu sei qua per la"
Immagino che tu in quel momento lì ti sei sentito anche abbastanza compreso, no. Cioè sei rimas eh.
Ma certo e e quel e que e quella è stata, ehm, la chiave di svolta. <chuckles> Siamo usciti insieme quella sera q era il capo ufficio diciamo d delle del di tutti i reparti lo delle lingue, no: Italiano, inglese, tedesco, ehm, olandese. Lui era il responsabile di tutti. Mi ha detto: "No, no, stasera usciamo." Vabbè siamo usciti e m'ha detto e mi ha fatto mi mi chiedeva delle cose: "Come mai secondo te questa cosa non sta andando bene?" Ma in un modo amichevole, è stato molto, molto intelligente.
Okay. Ah-ah. Sì. Mh-mh. Beh, è stato molto bravo, sicuramente, perché, mhmm, non è da tutti sicuramente, ehm, cogliere, no, queste le sfumature che in qualche modo ti fa capire il tuo dipendente. Magari molto spesso si tende a dare un no secco o poteva benissimo esatto, poteva dirti benissimo sì, va bene, stai a casa, prenditi il tuo tempo. Invece lui ti ha comunque in qualche modo voluto accompagnare, no, mh, a capire l le soluzioni al problema.
Sì. Mh. Ma c o mettere ulteriore pressione. Ma perché ma sì, perch capire quali erano i problemi. E siccome era una persona molto intelligente e sapeva che la su la sua, diciamo il suo successo professionale dipendeva anche dalle Eh, certo, certo. Eh, siam siamo usciti siam andati al pub, e poi mi fa: "Adesso tu stai pure a casa una settimana, rimaniamo in contatto online col computer e chiamate, non c'è problema. Prenditi il tuo tempo, se vuoi rientrare prima di una settimana, fammelo sapere e vieni quando vuoi." Io quando so andato a casa
Dipendeva dalla dal tuo, anche <giggles> è logico. Mh-mh. E tu come hai vissuto? Come hai vissuto cioè ti sei preso proprio tanti giorni, solo una settimana, come come hai reagito?
No, dopo dopo cinque giorni son rientrato.